Äh, ja, also, ähm, ma ich ja, ich kann kurz zusammenfassen, dass
Mhm.
meine Großeltern, zu äh, zumindest meine O äh, beiden Opas äh, Großväter waren, äh, ziemlich ziemlich, ziemlich zurückhaltende und, ähm, nicht, äh, liebesäußernde, äh, Menschen. Äh, f also, die waren, äh, die ich ich fand, äh wenn ich von meiner Mutter selber höre, dass sie oder von meinem Vater, dass sie quasi nicht so viel Liebe bekommen haben von den von deren Eltern, dass, äh, ihr Vater zum Beispiel sie nie wirklich umarmt hat oder andersrum bei meinem Vater, dass, ähm, quasi, äh, der Vater auch sehr, sehr streng war dann, äh und dann sieht, dass die Eltern quasi was, äh, anderes versuchen, was Besseres draus zu machen und uns quasi die Bausteine legen, dass, äh, wir was Besseres draus machen bei unseren Kindern, ähm, habe ich gar kein Problem damit. Ich bin komplett stolz auf die und ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Mhm. Hast du denn deine Großeltern noch kennenlernen können?
Äh, ja, ich habe alle 4 kennenlernen können. Ich bin das älteste Kind bei uns in der Familie und, ähm, ja, ich hatte halt, äh, das, äh das, äh da das Privileg, die noch kennenzulernen, bevor die, äh, verstorben sind. Ich habe 2 meiner Großeltern verloren, äh, beide beide sind die Eltern von meiner Mutter. Ähm, und
Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay. Das heißt, der Opa vom Papa der Papa vom Papa, der lebt aber noch?
Genau und die und die Mutter von Papa lebt auch noch, genau. Und, äh
Mhm. Wie waren sie denn zu dir? Wie war denn der Opa zu dir?
Der hat so Genau. Genau, darauf wollte ich als Nächstes ein 'ne ganz gute Frage. Äh, die, äh die waren halt ganz also, mein Opa von, äh mein Vaters Vater, der lebt ja auch heute immer noch, der ist 96 Jahre alt, der, ähm seitdem ich ihn kenne, vor seit 20 Jahren, seitdem er ungefähr 60 ist, äh, war er eigentlich eher so ja, der hat seinen Enkel geliebt und hat, äh
Ach, okay. Ja. Ja. Ja. Das ist genau das Spannende, deswegen habe ich's gefragt. Ich hatte wollte da das also, ich wusste es nicht. Aber es ist das Interessante. Es heißt, also, dir gegenüber hat er Liebe gezeigt und
Genau, genau. Mhm.

Nein. Also, mein Vater denkt, äh, dass, äh dass es quasi mit der Zeit, in der ge aufgewachsen ist und mit der Kultur, in der er aufgewachsen ist und, äh, mit all den Sachen, die quasi in der Familie passiert sind, äh dass es nicht anders hätte laufen können. Er denkt, dass man es einfach von Generation zu Generation besser machen muss. Und, ähm, ja, also, mein Vater ist quasi er hat 11 Geschwister, äh, die waren zu 14 zuerst.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Boah, okay, das ist natürlich auch für die Eltern nicht einfach, sind wir ganz ehrlich. Also, ohne dass ich das für richtig finde, was du über deinen Opa sagst, aber 11 Kinder, das ist natürlich die musst du erst mal überhaupt ernähren, das ohne dass du sie erziehst. Nur das Ernähren ist schon 'ne Herausforderung.
Mhm. Ja. <chuckles> Ja, und das hat er quasi halt alles nur mit, ähm
Ja. Mhm. Sch Ein Stückchen Land, ja. Das ist, äh
ja, als als Bauer geschafft und, äh genau, nur mit 'n Stückchen Land. Das ist natürlich natürlich beei beeinflussend und, äh, man ist, ne net man respektiert das Ganze, aber, ja, weil weil ich ich habe ja nur meine Eltern. Also, meine Eltern sind mir wichtig und mir wäre es wichtiger gewesen, wenn die 'ne einfachere Kindheit gehabt hätten, weil ich es aus meiner Perspektive betrachte, ähm, hätte es das Ganze für mich vielleicht auch einfacher machen können, dass, w äh, weil ich bin eine Person, wenn eine Person etwas von mir will oder mir etwas zeigen will, dann muss die Person mir das offen sagen, weil sonst verstehe ich das nicht so ganz. Und, ähm und das hat das Ganze halt einfach auch in meiner Kindheit 'n bisschen schwieriger gemacht, o egal ob es meine Eltern so wollten oder nicht wollten.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <sniffs> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Also, sozusagen so so, äh, Signale, die irgendwo unterschwellig sind, die die verstehst du dann gar nicht oder die kommen gar nicht an, weil weil einfach jemand ist da offen und ehrlich ist und geradlinig und und einfach Klarheit auch will und zeigen möchte und selber auch braucht aber wahrscheinlich, oder?
Ja, heute Ja, heute ist es aber halt komplett anders. Also, heute verstehe ich Mimik und Gestik ganz gut, äh, aber damals musste ich das halt lernen. Genau, da musste ich das halt lernen. Und da habe ich es nicht verstanden, da stand ich manchmal so schockiert im Raum und wusste nicht, was, äh was jetzt meine Mutter von mir wollte, warum sie auf einmal angefangen hat zu weinen oder warum sie auf einmal wütend wurde.
Ja, ja. Äh, klar, aber als du kleiner warst, meinte ich jetzt. Genau. Mhm. Ja gut, das ist für Kinder aber auch schwierig, schwierig.
Ja okay, stimmt auch, ne?